जी, जी, मेरे कुछ दोस्त हैं जो बचपन से आज तक साथ में हैं। जैसे कि मतलब मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, मतलब गिने-चुने हैं और वो काफ़ी अच्छे हैं। आपने जैसे ए इंग्लिश में एक सुना होगा फ्रेज़ कि "फ्रेंड टू एवरीवन इज़ अ फ्रेंड टू नो वन" हाँ जी।
जी, जी। अच्छा, जी। जी। करेक्ट सर, जी बिल्कुल।
मतलब अ, जो कि मतलब अ, एक बंदा हर किसी से दोस्ती करता तो वो किसी एक से सगा नहीं होगा।
<chuckles> जी, जी।
वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कम दोस्त रखो, गिने-चुने रखो, क्योंकि गिने-चुने दोस्त ही बाद में काम आते हैं और अ, आखिर तक मतलब साथ देते हैं हमारा।
जी। जी, बिल्कुल। मैं शत-प्रतिशत आपसे पूरा स सहमत हूँ। आपने जो बातें कही कि अपने जीवन में कुछ 4-5 दोस्त रखिए जिनकी वैल्यू हो, जिनकी क्व क्वालिटी हो जिनमें। अ, तो क्वालिटी पे जाइए ना कि क्वांटिटी पे। तो बहुत ही उम्दा बात आपने कही है और मैं कुछ और जोड़ना चाहूँगा कि अपने जीवन में दोस्तों को अकेला ना छोड़ें। हो सकता है आप खुद भी परेशानी में ब हो इस समय। लेकिन अपने जो मित्रों ने आपकी मदद की, मेरी मदद की, उन्हें भूले ना और उनसे पूछते रहें कि शायद आज उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ रही होगी अ, किसी ना किसी क्षेत्र में और वो बताना या शायद बता नहीं पा रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से मेरे साथ क अक्सर मैंने देखा है, मेरे साथ यह प्रॉब्लम होती है कि मैं भूल जाता हूँ कि किसी और को भी मेरी मदद हो अ, शायद चाहिए। तो यहीं पे मैं विराम देना चाहूँगा अ, समय को ध्यान रखते हुए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और मुझे ब बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके।
जी। जी, जी। जी। जी। वही। जी, जी धन्यवाद। मुझे भी आपसे बात करके ये है चीज़ें सीखने को मिली। आशा करता हूँ फिर मिलेंगे।
जी। जी, धन्यवाद।